Bah c'est-à-dire qu'on change de spot, on va essayer de traquer un nouveau poisson finalement et donc, heu, c'est ça aussi la pratique, heu, de de que qu'on adore avec mon père, c'est cette pratique-là, c'est pas c'est pas la pêche connue que mon grand-père m'avait fait découvrir où, heu, tu sais, t'es assis, heu, sur une chaise et t'attends que le poisson arrive avec un petit bouchon. Non, c'est vraiment, heu
Oui. Oui. Et t'attends ouais ouais qu'il morde à l'hameçon oui.
Ouais voilà, et beh c'est cette pratique là qu'on pratique avec mon père. Et en fait, en rencontrant cette personne, on a appris à faire évoluer notre pratique de pêche et heu, c'est devenu en fait un mentor.
Ouais. Alors que quelle a été ta première réaction quand tu as rencontré cette personne et qui, heu, il il t'a donné tous ces petits tuyaux là pour la pêche?
Eh bah écoute, j'étais encore un enfant, hein, je comme je t'ai dit, j'avais, heu, une dizaine d'années, donc forcément quand tu quand tu rencontres quelqu'un qui a la même passion que toi et qui en plus, qui puisait te te donne, heu, des petites techniques, des petites astuces, heu, te finalement te coach un petit peu, et bah ça m'a vraiment émerveillé. Et en fait, heu, je me souviens qu'après cette fois-ci, avec mon père on était dans la voiture et je lui dis: «Papa je veux revenir, je veux y retourner, heu heu, je veux au m encore discuter avec cette personne et, heu, lui aussi hein lui aussi heu»
Oui. Et cette personne c'était une personne de de quel âge à peu près?
Heu à peu près la même âge que mon père, heu heu, il a alors ouais, par rapport à moi, il avait, heu, vingt vingt-cinq ans de plus. Ou, heu, il avait 25 ans de plus, ouais mon père il a 25 ans de plus que moi. Donc effectivement, heu, il y avait cette, heu, cette relation où bah c'était comme un peu, heu heu, une figure paternelle en fait par rapport à moi, si tu préfères.
Par rapport à toi. Le même âge de ton père, mmh mh. Voilà, c'est c'est ton petit heu, un un mentor en quelque sorte?